อืม ค่ะ ก็คิดว่าน่าจะค่อย ๆ หางาน แล้วก็อาจจะยังพยายามสื่อสารกับหัวหน้า เพราะว่าจริง ๆ แล้วก็ยัง อยากที่จะเติบโตไปใน บริษัทนี้ องค์กรนี้อยู่ด้วยค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ จริง ๆ จริง ๆ ถ้าเลือกอีกวิธีหนึ่งต้องลองสื่อสารกับเขาดูค่ะ อย่างน้อยก็คือเจตนาของเราอะค่ะเป็นเจตนาดี ที่อยากจะทำให้ทีมทำงานได้ดีมากขึ้น ทีมทำงานได้ไวมากขึ้น ดังนั้นทักษะต่าง ทักษะเฉพาะต่าง ๆ อะค่ะ เป็นเรื่องที่จำเป็น อันนี้อาจจะต้องขอคำแนะนำว่า เขาอาจจะมีการ อ่า ส่งเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น หรืออาจจะมีการแนะนำคอร์สเรียนต่าง ๆ ให้เรา อ่า ลองลงเรียนเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่ากลับบ้านมาแล้วก็อาจจะหาเวลาในการเรียนมากขึ้นเพื่อจะได้ทักษะนั้นมา พอคุณได้ทักษะนั้นมาอะ ความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะ ตรงที่ว่าเราสามารถทำงานได้เร็วมากขึ้น ทำงานเสร็จไวมากขึ้น ตรงเนี้ยค่ะ เอ่อ ตัวเนื้องานก็จะแบบว่าสามารถไหลลื่นไปได้ สำเร็จไปได้ด้วยดี อะไรเงี้ย คุณอาจจะรู้สึกดีกว่าเดิมก็ได้ แล้วก็อาจจะต้องแบบว่าไม่ ไม่ต้องไปเสียเวลาหางานใหม่แล้ว แล้วก็มอง มองทางด้านการเติบโตกับ อ่า ในกับองค์กรเนี้ยค่ะ เป็น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง
อืม จริง ๆ ค่ะ เพราะว่าก็ต้องดูเรื่องผลกระทบด้วยเนาะว่า ตอนนี้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่อะ สามารถที่จะ ยังสามารถแก้ไขได้อยู่ไหม จากการสื่อสารกับหัวหน้า อย่างงี้เนาะ ก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะหางานใหม่หรือว่าจะลาออก ก็อาจจะลองใช้คำแนะนำเนี้ยค่ะไปพูดคุยกับหัวหน้า ให้เขาลองคิดหาวิธีการที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ด้วยค่ะ
ใช่ ค่ะ